Hello, magandang umaga. Kamusta ka naman?
Magandang umaga din, ito okey lang. Ikaw ba, kamusta ka din?
Ito, halos kagigising ko lang. Mamaya magbe-breakfast na ako siguro, mga after ng isang oras. Ikaw ba, nakapag-breakfast ka na ba?
Ayon lang, hindi pa rin. So yeah, mamaya mag-breakfast din tayo, <chuckles> So
Um. So, kanina medyo nag-aano ako, wala akong magawa, nagpa-plan ako ng mga future ko. So may tanong lang ako, ikaw ba meron ka bang mga plano o pa paano mo nakikita 'yong sarili mo sa loob ng sampung taon? 'Yan.
Hmm, magandang tanong 'yan. Siguro, um, magkakaroon ako ng isang negosyo, magandang pamilya at, um, maraming mga investment. Pangarap ko talaga 'yan dati pa. Gusto ko, ako ang maging boss <laughs> balang araw sa sarili kong, um, trabaho. So, ikaw ba?
Mm. Mm. Maganda 'yan, no? Ako rin ang balak ko sa kapag sa loob ng isa sampung taon, ah, m m balak ko pag-aralan 'yong gusto kong tahaking ano, um, pangarap, which is 'yong gano'n din, parang walang boss. Tapos, ah, mamamaster ko 'yong ano, 'yong s crypto 'tsaka stock market. Tapos gano'n din business, tahan alam halos parehas tayo, 'no? Kasi gano'n din 'yong balak ko, 'yong parang nag-ano, 'pa nagpapahinga na lang ako. I mean, 'yong hindi ka na nagtatrabaho nang walong oras, sa loob nang isang araw. 'Yong hawak mo na 'yong oras mo, so 'yon 'yong gusto ko. Ikaw ba, ano 'yong mga pangarap o layunin na gusto mong maabot sa loob ng sampung taon?
Um, unang-una, sa ngayon, bago ko muna makamit 'yon, ah, mag-iipon muna 'ko. 'Yong enough, para magkaroon ng isang negosyo paunti-unti. Huwag munang diretso-diretso, habang nagtatrabaho, nag-iipon, tapos nagsisimula na, na i-check lahat na 'yong mga goals. Lalong lalo na gusto ko din na, na naka-binder o nakasulat lahat ng mga pangarap ko. Nagsisimula muna sa simple na kayang maabot ng kaunting, you know, um, pera. Tapos, paunti-unti na sa mga malalaking bagay, hangga't hanggang kaya mo nang mawala sa trabaho mo. So kaya mo na sa sarili mo at sa susunod na buwan hanggang maging successful na. Ikaw ba?
Mm. M. M. Maganda 'yon, 'no? So, ako, ah, halos gano'n lang din. Ang naisip ko para mabago 'yong buhay ko sa trabaho, pamilya o sarili, pagkatapos ng sampung taon, gusto ko ma-maintain 'yong, ah, pangarap ko na goal ko na 'yo kunwari nakamit ko na siya. Um, siyempre dahil meron akong experience or sa loob ng taon na 'yon parang na siya 'yong naging foundation ko para, ah, maging halimbawa makuha ko 'yong pangarap na 'yon. Maganda na magiging, ah, para kumbaga wep o weapon ko 'to or tools para mapanatili ko 'yong ganoong klaseng estado. So ikaw ba, may mga kasanayan o bagay kab ka ba, na gusto mong matutunan o madevelop para makatulong sa future mo?
Mhm. Uh-huh. Oo, marami, sa ngayon? Ah, kino-consider ko pa 'yong sarili ko, na bata pa, ah, to kaunti pang nalalaman sa buhay. So una, um, makinig sa mga balita, matatanda. Observe mo kung ano 'yong mga naging failure nila at mga naging successful nila. Even sa mga social media, para ma-inspire ka naman, ano 'yong mga steps na ginawa nila to make them successful sa buhay nila. Tapos, ah, magbasa din ng mga libro. Um, so ikaw ba, ano may mga libro, may mga tips ka ba kung paano magsak maging successful, um, sa trabaho, pamilya, sarili at magkaroon din ng magandang buhay <breath> af ah, you know, um, sa loob ng sampung taon, na pagkatapos?
Mm. Maganda 'yan. Mm. Well 'yon nga, may mga 'yong kasanayan na dapat gawin, para sa 'kin, ah. Magandang maging consistent ka sa laging pag-aaral. Maganda 'yong sinabi mo na 'yong parang mag-gagather ka ng information sa, ah, balita, sa mga, ah, kaibigan or pamilya mo s na mayroong, ah, nag-fail o tsaka success nila. Kasi, hindi lang naman sa exp sarili nating experience tayo matututo, mas magandang matuto rin sa experience ng iba. So, ang gandang ano non, 'no, ang gandang input no'n, no? So ang, eh, ang balak ko pa is 'yon nga, mag-aral-ara magbasa-basa ng libro. Inuumpisahan ko sa mga investment, para lalo pang magkaroon ako ng financially or financial, ah, knowledge para makamit ko 'yong gusto kong future. Pangalawa siyempre mag-ipon at least consi dun din sa bagay na 'yon dapat consistent din ako para magkaroon ako ng magandang pundasyon, ah, sa magiging, ah, pangarap ko. Kasi siyempre makukuha mo din 'yong disiplina kung paano mag-ipon sa pera. So ang tingin ko aware sa tingin mo, anong pinakamahalagang aral na gusto mong matutunan bago dumating ang sampung taon? 'Yan.
Kilos lang. Tama. Hmm, mga aral? Siguro, um, 'yon 'yong, um, simulan muna sa sarili, 'yong sinabi mo. Magaling maganda 'yong sinabi na mo na, may disiplina. 'Yon ang unang-una at huwag kang mawawala ng motivation kahit ano man ang mangyari sa buhay. Ah, 'yong determination mo, 'yong determinasyon mo na lahat n ng nasa utak, goal mo or nasa gusto mong i-check balang araw, makamit mo nang paunti-unti o paisa-isa. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kumbaga.
Hmm, tama maganda 'yon. Ako naman, ang sa tingin ko pa nga pinakamahalagang aral na gusto kong matutunan bago dumating 'yong sampung taon, 'yon nga, 'yong sa mga investment is gusto kong mamaster ko na, 'yong daily trading, 'no? 'Yong parang kahit, ah, nag-ano, isang araw na lang, ah pa kahit, ah, isa isang araw kaya kong mag, um, mag-generate ng pera sa stock market or 'di kaya sa, ah, crypto. So ikaw ba, u ano 'yong ting pi tingin mong pinakamahalagang aral para sa'yo?
Mm. Um, mga aral para sa akin, para maging successful, ah, balang araw is, ah, 'yon nga, um, sa sarili muna mauna, pati rin sa alam mo 'yong meron ka din palang, um, kinukuhanan ng lakas ng loob, ah, saka sag sa bagay kundi 'yong mahal mo sa buhay. Para para saan ka lumalaban, ku 'yon, 'yong katagang 'yon. Para saan ka lumalaban, sa pamilya mo ba, sa ibang tao, um, sa mundo, kung gusto mong maging, um, ah, maganda ang mga m mga bagay-bagay. So 'yon, ikaw ba? Simple lang talaga ang gusto ko, ah, maging successful, peaceful, comfortable life. 'Yon naman talaga ang hinahanap natin kahit hindi na 'yong sobrang yaman na kagaya ng mga sobrang malalaki na mga, ah, tycoon family. 'Yong alam mong magiging kuntento ka balang araw, na walang, na wala kang, um, pinapangamba. So 'yon ang gusto ko.
'Yan. Mm. Hmm. Oh, parang 'yong slogan na, para kanino ka bumabangon, ah, kape ba yan? <chuckles>
<laughs>
Well sa'kin naman, ang gusto ko, siguro dahil meron na akong ano, anak, ah, mas gusto ko talaga 'yong sumo ano, sobrang yaman. Para at least ma-cover ko 'yong financial na pangangailangan ng magiging apo ng o magiging apo ko pa. So, kaya gusto ko, ah, parang 'yong pagyaman ko hindi para sa sarili ko, para sa magiging henerasyon ng mga magiging anak ng anak ko. So 'yon, parang ano, sa loob ng sampung taon na 'yon, parang ibubuhos ko 'yong, ah, 'yong buhay ko para, ah, magkaroon ako ng matibay na financial orf o financial goal at financial status. So 'yon, ikaw ba, ano ba 'yong mga pangarap mo? Kunwa ah 'pag kunwari mayaman ka na, ano 'yong mga gusto mong gawin? 'Yan.
Mhm. Ah, magandang tanong 'yan 'no. Siguro, ang lagi kong ang laging nasa isip ko is lupa. Hmm, kwe mahilig ako magtanim, mahilig ako sa mga halaman. Kaya ang gusto ko, ah, mga hektarya o farm? Kasi unang-una, nakakatulong ka sa pamilya mo dahil kahit na magkaroon ng problema sa mundo, like ya apocalypse, yung parang na mawawalan na ng mga pagkain, um, mga res sources, meron ka. Meron ka sa backyard mo, meron ka sa farm mo. Kahit konting lupa lang 'yan, may matanim ka lang. Un tapos ayun na, um, gusto ko din mag-vlog balang araw. Nakaka-continue din 'yan na palaguin din yung income mo para kahit papaano, maliban sa pagiging farm, mahilig ako sa pagluluto, um, at pagka gano'n, eh, maaalagaan ko ng maayos yung pamilya ko.
Ay, ilan ba sila? Mm. Hmm. Yun, maganda yun 'no kasi parang meron akong nako papanood na mga video, kadalasan sa mga Chinese. Yung ano, parang nagva-vlog na lang sila ng mga luto nila sa bukid. Parang ang sarap panoorin. Yun yung pampatulog ko.
Tama. Yun ang gusto ko.
Ah, okey. Oo, maganda nga 'yon. So sa sampung taon parang magpaplano ka para magawa mo 'yong mga bagay na 'yon?
Oo, tsaka yung sampung taon mal medyo malayo-layo pa, kaya, yun. Ang gusto ko is lupa, yam, talaga para kahit papaano m ma alam mo yung mamana mo din sa mga apo mo, anak mo, at kung ano man pong mga henerasyon. Para sa gayon ay maging okey din yung buhay nila na hindi na nila maranasan yung mga, um, sampung taon ng nakaraan na paghihirap na mara nararanasan ko, nararanasan natin.
Hmm. <clicks tongue> Oo, maganda naman na parang gano'n naman kadalasan eh. 'Yong parang, kaya 'yan natin inaabot 'yong ganitong klaseng pangarap kasi ayaw natin kunwari su sa mga anak natin ayaw oo. Kumbaga ayaw nil nating ma-experience nila 'yong na-experience nating hirap. So gano'n din naman mga magulang natin 'no. So 'yon lang. Um, tingin ko, ah, pangit din, ah, eh, eto ha, op sariling opinyon ko ma pangit na rin na mindset 'yong pa sampung taon pa naman eh, matagal pa naman 'yon. So sa tingin ko, mas maganda ang mindset mo, 'yong sampung taon ay napakaikli lang no'n. Kasi sa totoong sa realidad, napakabilis ng panahon. Lalo na kapag ano, ah, nag-eenjoy ka sa buhay mo. So 'yon 'yon lang 'yung sa'kin 'no.
Balik ka na. Oo. Naman. Mm. Oo nga naman. Tama naman yung mga sinabi mo. I couldn't agree more pero yun nga, um, habang yung sampung taon ay naglalakad ngayon sa oras na 'to, yung time, yung days, ay sobrang importante. So, wala talagang dapat sayangin. So yeah, sa salamat sa iyong payo.
Mm. Oo. Tsaka eto, may mga suggestion ako kasi, ah, me medyo nakapag-aral na ako ng mga sa stock market or 'di kaya sa crypto. So mas maganda na mag-invest ka na ngayon pa lang para meron kang mga passive income na kahit natutulog ka lang is tumutubo or gumagalaw yung pera mo. So umpisahan mo sa mga, ah, stock market. Kunwari dito sa Pilipinas, naghanap ka ng mga blue chip company, katulad ng mga Jollibee, yan. Tap o 'di kaya Ayala Corporation. So sila 'yong mga company na nagbibigay ng dividends or parang reward. Yung ko so maganda na, ah, mag-invest ka sa mga company na 'yon para in the future, hindi lang 'yong kapital mo 'yong sumabay sa pagtaas ng pera mo kundi pati meron ka ring, ah, dividends na tinatawag o passive income. Every, ah, yung iba every year, yung iba quarterly. So, mas maganda na mag-invest ka do'n.
Talaga? Oo. Hmm, maganda 'yan ano. We hindi ko pa 'yan narinig na um, so ise-search ko 'yan para magkaroon din ako ng kadagdagan kaalaman. So maraming maraming salamat. So mamaya, pagkatapos ng breakfast ko at saka at pagluluto ko, lahat ay maayos na sa bahay, ifo-focus ko sarili ko sa mga iba pang mga, ah, mga hindi ko pa alam. Para at least, karagdagan yun sa aking gustong makamit sa sa buhay lalo na sa sampung taon ngayon. <chuckles>
So 'yon 'yong naman 'yong kagandahan 'no. Mas maganda talaga na hindi ka, ah, tumitigil sa pag-aaral kasi hindi naman porket, ah, tapos ka na pa sa pagiging estudyante, hindi ka na mag-aaral. Mas magandang mag-aral ka pa rin ng mga bago kasi magagamit mo 'yan sa araw-araw na buhay mo. So 'yon 'yon lang, um, kumbaga 'di na hindi natatapos ang pag-aaral sa pagiging estudyante. So dapat kahit matanda na tayo, nag-aaral pa rin tayo
Tama. Tama. Nat natutunan ko din 'yan sa mga doktor, mga teacher na kahit na may marami na silang alam, eh, hindi pa rin sila nawawalan ng mga 'yon na, natututo everyday.
So Oo, tama ka naman diyan. So 'yon, marami ako nag-enjoy ako dito sa usapan natin na 'to. May mga natutunan din ako at pagkatapos nito siguro magbe-breakfast na ako. Ikaw ba nag-breakfast ka na?
Oo. Oh, mag-breakfast na tayo. Bibili na tayo ng pandesal mamaya. <chuckles> At kape.
Ah. 'Yan. Okey. Sige, maraming salamat ulit. Ayun, paalam.
Maraming salamat din. Paalam.